この人だったら、あ、連れてってくれるなって思って、で、まあ、結果的には、あの、その人の、まあ、車に乗って、同乗して、で、あの、ピラミッドの名前は、あの、カラクムルってゆう、まあ、ほんとにそうですね、あの、古代都市が広がってるところなんですけど、そこに行くことができました。
ああ、うんうん。 カラクムル、うん。 ええ、あ。 あ、やっぱりそれは、こう、ガイドがないと行けないようなところなんですか？車で行かれたってうんうん。
うん。 そうですね。はい。やっぱり、こう、あの、まずは車で、あの、まあ、エントランスのところで、あの、ちゃんとチェック受けて、で、ま、入場料とか払って、で、それで、こう、ま、南下していくんですけど、途中に、こう、ま、ほんとに密林の中なので、まあ、途中に、こう、寄った場所とかがあったんですね。
うん。 うん。 はい。 うんうん。 ああ、あ、結構広い場所なんですね、それは。うーん。
はい、もうほんとに、こう 主要道から南下60キロまで、全部、こう、あの、何かしらあるみたいな、はい。
うん。 あ、ええ、点在している。おお。あ、これうんうん。
うん。で、その途中とかは、はい、あの、ほんとに自然の、あの、ワニとかがたくさんいるところが
うーん。 あ。